Si, bah, non, mais que pour le sweat, c'était, quand même, bien que quelqu'un lui ait prêté. Mais par contre, oui, ça m'a fait de la peine pour lui, heu, hem, qu'il y ait pas déjà sa maman ou que, heu, son frère, qui est un peu plus grand, il est pas été là pour faire un peu, heu, tu vois, prendre soin de son frère, quoi. Il l'a laissé aller, heu ouais, c'est ça. Il l'a plus laissé faire n'importe quoi sous l'eau ou peut-être, i ils sont pas assez grands parce qu'il avait quoi, son frère? 10-12 ans. Mais du coup, il avait pas cette conscience de vraiment prendre soin de son frère et ça m'a fait plus de la peine pour ce petit, quoi, qui qui avait l'air frigorifié, heu heu, je crois qu'il m'a dit, son frère ou quelqu'un de du parc que, heu, avant que j'arrive, zav ça faisait au moins 1 heure qu'il pleurait parce qu'il avait trop froid. Enfin, en fait, heu oui, oui, c'est ça, quoi. Il était il était pas bien, quoi, cet enfant.
Mmh. Faire le frère protecteur, heu, le grand frère protecteur, ouais. Mmh mh. Eh oui. Ah, oui. Quand même. Donc ils t ils t'ont ils t'ont dit, ils t'ont donné, du coup, des détails de sa détresse mais eux, ils ont pas agi?
Bah, pas vraiment, non. Non, parce que je pense qu'ils ont pas pris conscience vu qu'ils, heu, vu vu qu'ils ont à peine 10-12 ans, ils ont pas dû prendre conscience de la de l'importance du moment et hem, c'est ça et puis vu qu'il y avait qu'1 femme, enfin, il y avait pas beaucoup d'adultes, hein, à ce moment-là. Donc heu, c'est peut-être elle qui lui avait passé, heu, un sweat à ses enfants. Je ne sais pas. Une maman.
Mmh mh. Ah oui, quand tu dis 1 femme, heu, c tu dis une une femme en plus que que toi?
Ouais.
D'accord. OK. Est-ce qu'avec le est-ce qu'avec le recul, heu, tu tu aurais fait exactement la même chose ou est-ce que tu aurais est-ce que tu aurais fait autre chose? Est-ce que tu l'aurais fait différemment?